بُص أنا من الناس الشخصيات اللي ما باحبش أتكلّم عن نفْسي الصراحة، يعني ما باحبش أحكي حاجة خصوصية بتاعتي تمام؟ حتى لو من قريب أو من بعيد، بس هو برضه اللي هو إيه <tsk> أنت شايف اللي هو هيقعد برضه يسألك هيقعد يقول لك، هيقعد يعمل، فباحاول اللي أنا إجابتي مثلًا تكون مختصِرة و و وتقضّي اللي هو إيه تقضّي الإجابة، اللي هو مثلًا أنت رأيك إيه في البنت اللي أنت اخترتها؟ كويسة الحمد لله و وأنا مبسوط، هيقعد بقى يسألني بقى في حاجات تانية اللي هو طيّب هي <chuckles> آه اللي هو أنت مش عارف إيه، طَب هي آمم فين مثلًا؟ والّا بتعمل إيه؟ والّا أنت اتعرفت عليها إزاي؟ يا عم أنت مالَك! <giggles>
اهم. ما فيش مشكلة. امم. امم. آه. اهم. اهم. آه تفاصيل بقى ما فيش داعي منها. آه أيوه، أنت مالك صحيح؟ وإزاي ص كمان اللي اللي ممكن يسألك مثلًا أنت بتقبض كام؟ والّا أنت مش عارف إيه ي آه.
يا لهوي على السؤال دوّة! يا عمّي! اللي هو كمان إيه؟ ممكن يكون حد أصلًا لسه لسه ما بيشوفكش أو ما بيقابلكش، ولا بيتكلّم معاك ولا حاجة يقول لك: "طَب هو أنت بقى شغال فين؟" شغال في الحِتّة الفُلانية، طَب وعلى كده م مرتّبك كام؟ يا عم أنت مالَك، أنت تعرفني! <chuckles> أنا أ <chuckles> آه اللي هو يع فاهم ال بيخلّي الواحد اللي هو إجاباته إيه <tsk> بيتنرفز الصراحة وهو اللي بي
<chuckles> أيوه. آه. أيوه <laughs> تصعيد غير مبرر. <chuckles> آه. امم. طَب أنت بتتعامل معاهم إزاي في الوضعية دي؟ يعني هل بتن بتنفعل عليهم؟ والّا مثلًا بتقول لهم آآ لأ أنا مثلًا مش حابب أرد، أو خل يعني مش حابب أتكلّم في الحِتّة دي؟ والّا ب يعني بتخلع من الموضوع إزاي؟ بتعمل إيه كده؟
بُص هاقول لك، لو أنت حاولت اللي أنت تبين له اللي أنت مش عاوز تقول، هيقعد يصمّم اللي هو يقعد يسأل، ويقعد يدوّر من وَرَاك، ويقعد يسأل كذا وكذا وكذا عشان يعرف أنت بتاخد كام فاهم؟ لكن أنت لو اديت له إجابة هو يقتنع بيها وفي نفْس الوقت أنت ما اديتهالها ما اديتهالهوش ال ال الخصوصية بتاعتك هيرتاح و وهيسكت ومش هيتكلّم س زي إيه مثلًا
امم. امم. اهم. أها، أيوه. امم. آه، آه إدّيني مثال كده.